صراحة الصعوبة كلّها كانت إن هي يعني هي المواد ما كانتش صعبة أوي، لكن كانت محتاجة شوية من المجهود م المشكلة بقى في الكلية دي بالذات، إنها بت بتلغي من الواحد يعني حاجات تانية كتير أوي في حياتُه، وهواياته ما يقدرش اللي هو يعملها لإن إن هو بيبقى مدّيها يعني آآ، يعني إيه، وقت كبير أو لازم يدّيها تركيز كبير أوي، أو مجهود كبير أوي، بس طالما هو ادّاها الحاجات دي هتمشي معاه، فالحمد لله مشيت معايا ولكن اللي زعّلني شوية، يعني ما ندمتش، يعني الحمد لله ما ندمتش في الآخر، ولكن اللي زعّلني شوية على الهوايات بقى اللي بدأت أفقدها واحدة، واحدة بقى إيه مع الكلية وكده، يعني بدأت أفقد حاجات كتير جدًا.
اهم. تمام. آه. تمام. كويس. آه. يعني ما ك كان خد وقتك كلّه، وقتك الكلية ما كانش في وقت خالص إن أنت تقابل أصحابك، تروح تمارس هوايتك آآ، حياتك ال الشخصية ما ما كانتش موجودة تقريبًا يعني، كلّه مذاكرة، مذاكرة؟
خالص. كلّه مذاكرة، مذاكرة وكلّه حضور، حضور يعني <chuckles> هي كانت ال الحضور من تمانية الصبح ل20:00 الجدول كده، هي المواعيد كده، كل دي مواعيد مواعيد محاضرات معقولة، يعني هو ده ال
تمام. إيه ده؟ معقولة؟! بتنزل تمانية الصبح تروح الجامعة، ترجع الساعة 20:00 ب أو تخلّص 20:00 من هناك؟ ياه!
كمان مش هانزل 8:00 ص، لا أنزل كمان قبلها، يعني أنزل عشان بيتي بعيد عنها.
آه، أنت بتبتدي 08:00 لغاية ياه! ياه! ده وقت طويل أوي.
آه، 08:00 بس بصراحة برضه <chuckles> الحق يعني، إن هو مش كل الأيام، هو كان يومين في الأسبوع و3 أيام، يعني 3 أيام تقريبًا 8 ساعات أو 10 ساعات، وهم يومين في الأسبوع اللي 12 ساعة. وأنا كمان بيتي بعيد، فأنا أصلًا بانزل 06:00 أروح أحضر من 08:00 ل20:00 أرجع تقريبًا على 21:30 22:00، ده يومي.
تمام. واو! ده وقت طويل أوي، امم. ياه! اليوم فعلًا انتهى، وكنت و وكانت الدراسة 6 أيام في الأسبوع.
أ ما آه، مع آه، 6 أيام في الأسبوع كمان، هو الجمعة بس اللي أجازة، حتى السبت اللي هم يعني برضه فيه.
آه.

تمام.
كنت محتار بين عل كمان مش عِلم آآ، عِلمي بس، لأ كمان عِلمي علوم و و
وعِلمي علوم والّا عِلمي رياضة؟
وآه، وأدبي.
<chuckles> تمام، والّا أدبي تمام. طَب وعيلتك إزاي اتدخّلت في القرار ده؟ يعني ده لأ، دي ده موضوع بجد عايز أعرفه عيلتك إزاي
فكان قرار أنا كنت بقى كنت محتار جدًا، كنت محتار جدًا يعني وكده وهُم ك شافوني اللي أنا محتار، فأنا م ما بين نارين يعني اللي هو إيه، <tsk> آآ أدبي بالضبط. فهُم بقى في الآخِر اللي نَصَحوني وقالوا لي: "احضر يعني إيه، ال ال الاتنين، الدروس دي والدروس دي وشوف أنت إيه اللي مرتاح ليه." ونَصَحوني برضه بعِلمي أكتر يعني عشان ال ال ال الكُلّيات بتاعتها يعني والتنسيق بتاعها وكده، ولكن برضه ما جبرونيش، يعني سابوا لي الإيه ال الخيار فاهم؟
آه. السهل والّا الصعب؟ إمم. اهم. هو في الفترة بتاعتك كان كنت بتحدد من سَنة تانية والّا من سَنة أولى؟
لأ، كنت باحدد من من لأ، من سَنة تانية، من سَنة تانية. آه.
من سَنة تانية تمام، تمام. بس إزاي كنت قادر إن أنت تحضر المواد دي والمواد دي؟
ما أنا كنت في الأول بقى باحاول يعني إيه، آجي على نفسي شوية كده عشان برضه أ أ أبقى مختار صح عشان هي هتكمّل بقى معايا سَنتين، فابقى مرتاح بقى في الآخِر، فاهم؟ آآ بس يعني.
اهم. صحيح. تمام. طَب أنت أنت حصل معاك إن في العيلة مثلًا كان والدك ليه قرار و أو يعني اختيار ت و ووالدتك اختيار تاني؟